Nakakatuwa naman nga mas okay din 'yan. Kasi ako rin, eh, ganiyan, eh, kapag galit kasi, talagang hindi maiwasan makapag sa ano salita talaga ng masakit. Kaya talaga ako nilalabas ko 'yung
Oo nga eh. Totoo, oo. <chuckles> Parang lalabas talaga lahat. <chuckles>
Oo gano'n, eh, siya minsan tahimik na lang, eh minsan nakakainis pa 'di ba parang, "Ano ba 'to wala man lang act, parang nagsasalita ka"
Mhm. Oo. Totoo, nakakainis na hindi 'yung parang nere-reciprocate 'yung ano mo 'yung parang dinadamdam mo. <chuckles>
Oo, gano'n. Mm, parang minsan isip natin hindi sila nakikinig, ganiyan. Pero 'yun pala minsan, ah, parang respeto nila 'yun na parang pinakikinggan na lang nila tayo, na para hindi na humaba na 'yung away. 'Yun 'yung napansin ko sa kanila, ganun din ba sa'yo?
Oo nga eh. Mm. 'Yon nga. <chuckles> Totoo. Oo, gano'n na gano'n siya.
Hmm, 'yan. Uy maraming salamat sa masayang kuwentuhan 'tsaka sa mga na-share mo. Magpapaalam na rin ako.
Ikaw din ha. Maraming salamat. Good luck sa relationship niyo.
Mm, kayo din, sana maging matatag din kayo. Salamat, paalam.
Salamat!